É.
Mas e se, por exemplo, você colocasse alguns limites, sabe. Por exemplo: "Ah, nessa festa de hoje, eu vou comer 2 docinhos, ou 1 pedaço de bolo"
E o Hã? Mas como? Uhum.
sabe, e, na segunda, também um pedaço de bolo e, no sábado, no jantar de repente uma coisa mais leve, uma salada não sei, tentasse, assim, equilibrar um pouco, sabe?
Olha, eu vou te falar, eu preciso dar um jeito s viu. Eu tô te sendo assim, sincero, eu estava precisando realmente desabafar e pedir um conselho, porque eu não posso nem conversar isso com meu filho.
Uhum. Ah, entendo, é realmente complicado. Essas tentações são difíceis, né, de realmente você resistir a elas.
E aí ele vai ele vai Ai, pois é. É é assim, eu sempre, como eu te falei, eu sempre gostei do doce.
Uhum.